Ya, bence, eee, olum şimdi şöyle, ikimiz de açık fikirliysek bence olumlu şekilde etkiler diye düşünüyorum. Çünkü örneğin mesela kendimden yola çıkıyorum; benim böyle çok, ııı, farklı fikirlerim vardır, mesela çevrem mesela en basitinden kardeşimle kıyasla. Ben mesela yurt dışında yaşamayı, ııı, isteyen bir insandım ve bunu y gerçekleştiren bir insanım ve kardeşime mesela, hani, söylediğimde, "Ya neden böyle istemiyorsun?" dediğimde istemediğini ve atıyorum Türkiye'de daha mutlu olduğunu söylüyor. Ben de onun fikrine saygı gösteriyorum çünkü demek ki daha mutlu. Burada Hı hı, burada var olabilir. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, bence de. Evet, doğru. Yani, ııı, insan da kendini rahat hisseder, değil mi? Yani sonuçta karşı tarafın mesela ben biliyorum ki sen benim her türlü fikrime saygı göstereceksin. Ben o yüzden sana rahatlıkla, eee, fikirlerimi de açabilirim, eee, danışabilirim. Kendimi senin yanında rahat hissederim. Çünkü bilirim ki sen beni bu yüzden kınamayacaksın veya işte ilişkimiz zarar görmeyecek, eee, vs. vs. yani ben de aynı fikirdeyim. Mesela, ııı, ne bileyim, işte, atıyorum, ııı, ailesi daha tutucu olan veya işte tutucu demeyeyim ama, ııı, diyelim benim işte eşimin şey ailesi daha böyle, eee, sabit fikirli, ben daha modern düşünüyorum. Imm, ama mesela ben bunu zaman sorun etmiyorum. Onlar da benim bu durumumu sorun etmiyorlar. Böylelikle, hani, sağlıklı bir ilişki kuruyoruz. Kimse kimseye, ııı, kırmadan, herkes, eee, birbirini anlayarak veya, işte, emm, şey yaparak yani ona saygı göstererek, eee, ilişkimize devam ediyoruz. Iıı, yani, eee, peki saygı göstermek seni ve karşındakini nasıl daha iyi anlamaya götürebilir?
Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki, hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı.